Un paese che non è il mio, cioè io mi sento a casa più a Londra, più in America, più di qua e più di là, okay?
Mh, mh, mh, mh, mh-mh.
Però, mhmm, credo sia bruttissimo il fatto che talmente tante persone
Sì, che s sono costrette. Assolutamente.
debbano scegliere tra la famiglia e il realizzarsi.
E il lavoro, assolutamente. Guarda, v io sto vivendo proprio questa cosa come ti dicevo. Qui che poi qui non è che è impossibile realizzarsi, è possibile realizzarsi. Il punto però è che all'estero ci sono posti dove è veramente tanto più facile, tanto più facile e mettila come vuoi, o lì è più facile o qui è più difficile, uhm, però comunque, ad ogni modo, esistono posti dove si vive meglio <chuckles> e non c'è niente da fare. Ovviamente quello è un po' l'obiettivo di tutti, no, vivere bene.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, sì. Guarda io i io e mio marito vogliamo andare in Francia, lui, ehm, deve fare un master per psicologia, ehm, e, uhm, è è stato accettato proprio tipo un paio di giorni fa, abbiamo avuto la notizia che andremo effettivamente verso metà settembre. Ehm, grazie mille, ehm, sai magari
Ah, ma va, tanti auguri. Siete ze dai, grandi!
in quali cioè il lavoro sarà difficile trovarlo, però per esempio in Francia c'è, ehm, tanta possibilità di avere una vita bilanciata, cioè se tu vedi gli orari, uhm, sono dalle non lo so, degli uffici dalle 11 alle 5, però tu alle 5 hai finito.
Sì. Mh, mh-mh-mh-mh. Sì. S casca la dici? Assolutamen assolutame
Cioè ti vivi la tua vita. Okay. Non c'è la cosa del devi le f hai delle ferie? Ti devi prendere delle ferie, non è che tu puoi dei aspettare che qualcuno te le approvi
Guarda esatto, esattamente questo di cui parlo. E poi anche sì, certo, è assolutamente questo. Qui poi figurati, mhmm, insomma tu che sei andata via lo saprai meglio di me. Cioè è un uhm, sembra quasi come se lo stipendio, no, lo devi sembra quasi che non te lo meriti quando te lo danno, non lo so.
Te le prendi e basta. Mh-mh. Sì. Cioè esatto, cioè io lo dico sempre tipo ai miei, no, per carità capisco che è difficile, e però
Vero.
Cavolo, io m mi ricordo ero ero rimasta quando, mhmm, mia mamma aveva fatto un intervento e dopo un po' di tempo aveva una visita di controllo importante e io mi ricordo non le diedero il giorno.
Sì.